Kak, kita sebagai manusia dan makhluk sosial itu kan pasti kita punya privasi ya? Atau punya ruang-ruang pribadilah paling enggak, nah kalau Kakak sendiri gimana cara Kakak itu untuk, eee, membatasi atau memberi, batasan kepada orang lain untuk tidak, eee, apa ya tidak mencampuri ruang pribadi Kakak gitu?
Mmm, gimana tuh? Betul-betul. <chuckles> Mmm, pas banget sih, Kak, karena ini aku juga lagi ngalamin lah bisa dibilang ya karena kebetulan, eee, aku kan, kerjanya di rumah, Kak, jadi ada banyak nih batasan yang aku tentukan untuk diriku gitu baik itu dari sebatas mana keluarga bisa, eee, hadir gitu kayak sebatas mana mereka bisa dengar masalah aku terus, eee, mengenal diriku seperti apa? Dan itu berlaku juga ke teman-teman kayak gitu bahkan, ke apa yang aku posting ke media sosial juga aku batasin kayak gitu, Kak.
Oke. Oh gitu berarti apa nih, Kak? Eee, maksudnya Kakak berusaha memberikan, informasi apa aja nih yang boleh gitu at yang boleh atau yang enggak boleh, terutama di rumah
Mmm, mhm. Nah kalau di rumah sendiri sih, mmm, kalau di rumah sih aku nggak mau cerita banyak tentang masalah itu yang pertama karena kan, maksudku, eee, kalau selama masalah itu bisa aku atasin sendiri jatuhnya itu biar gak memberatkan mereka aja gitu loh, Kak, takutnya kayak kalau aku apa-apa cerita nih lagi ngalamin apa masalah misalnya kayak, eee, pertemananlah, eee, masalah kantorlah yang mungkin menguras energi tapi, pun kalau misalnya aku cerita ke mereka mereka juga nggak bisa bantu apa-apa takutnya cuma memberatkan mereka ya aku memutuskan tuh nggak cerita kayak gitu jadi, lebih ke di batas mana mereka bisa bantu aku kayak gitu karena, ya tadi aku gak mau ngabisin energiku dengan cerita ke orang mungkin mungkin beberapa orang, mereka nyaman ya menceritakan masalah mereka kayak su sisi kelemahan mereka tadi kan kerentanan mereka terhadap, eee, situasi lingkungan mungkin ada orang-orang yang justru, eee, leb lebih legalah ketika mereka cerita tapi nggak untuk aku gitu, Kak, aku malah, kalau aku menceritakan masalahku ke orang, aku takut, orang ini kayak punya perspektif penilaian tersendiri terhadapku dan akhirnya merusak citra aku juga gitu di di apa? Di pikiran mereka gitu kan nah daripada aku, eee, pusing gitu, eee, harus jaga nama terus gitu harus, eee, apa? Cerita-cerita sharing-sharing juga yang mungkin mereka pun juga nggak bisa bantu ya ngapain buang waktu gitu.
untuk dibagikan. Iya. Oke. Iya iya. Ah, Iya. Oke oke berarti kalau dari yang aku tangkap, eee, berarti Kakak lebih kayak takut di-judge kali ya? Mungkin kalau misalnya terlalu, terlalu bukan terlalu banyak ya tapi kalau, eee, sering membagikan atau menceritakan masalah-masalah yang Kakak alamin entah itu masalah pertemanan entah itu masalah pekerjaan atau mungkin percintaan ya pokoknya hal-hal yang pribadi gitu ya, eee, itu Kakak kalau di rumah mungkin, agak takut untuk di-judge gitu tapi Kakak sendiri punya nggak, eee, tempat khusus atau orang-orang tertentu yang Kakak percaya banget nih kalau cerita ke mereka itu nggak akan di-judge gitu Kakak punya nggak?
Nah. Mhm. Nah. Iya betul betul. Mmm, mhm. Aduh sayangnya sih sekarang, eee, masih belum punya ya, Kak, karena tadi mungkin, eee, ini termasuk, kepribadianku ya mungkin bisa jadi karena kepribadianku itu adalah, eee, pengennya tuh sendiri gitu loh jadi maksudnya sendiri itu, aku gak suka orang tuh punya perspektif terhadap aku makanya aku pengen kalau bisa tuh, tidak ada saling penilaian lah aku gak akan men-judge orang dan harapannya orang juga jangan judge aku gitu karena, kadang tuh ya, Kak, oke kalau misalnya penilaian mereka bener tentang aku maksudnya mereka menilai apa dan masuk akal gitu, nah masalahnya kebanyakan orang justru mereka punya, eee, penilaian-penilaian yang mu bisa aja salah terhadap aku dan, aku gak mau males gitu loh, Kak, mau mengubah perspektif mereka mau kayak membela diri kayak bilang, "Enggak aku tuh aslinya gak gitu" ya aku capek juga gitu kan, nah jadi iya cara teraman yang aku bayangkan ya udah aku nggak mau, eee, gak mau deh cerita apalagi kan ketika ceritain masalah nih ini kan maksudnya, ketika menceritakan masalahku kendala yang aku alami itu kan aku juga menunjukkan sisi kerentananku kayak gitu kan dan aku gak mau, dikenal jadi orang yang kayak, "Ih, lemah banget gitu dikit-dikit dicerita sama orang" kayak gitu nah aku gak suka, Kak, yang kayak gitu, kecuali masalahnya udah selesai, kalau masalahnya udah selesai aku udah bisa antisipasi nah baru deh aku beranilah, eee, cerita ke orang, ke keluarga karena dengan harapan jadi pembelajaran buat mereka juga kayak gitu jadi, bukan untuk, eee, tanda petik membuat mereka punya perspektif tertentu terhadap aku jadi ujung-ujungnya tuh, ya uju buat pembelajaran aja beda kan sama orang yang mungkin, akan berakhir nge-judge nah itu aku kayak, "Aduh jangan deh," kayak, energi kita tuh udah banyak kan, eee, buat alokasi yang lain jangan sampai buat nge-judge orang juga gitu.
Oke. Iya. Oke. Ya iya-iya. Betul, pasti. Oke. Iya. Iya iya setuju setuju, eee, kalau boleh d kubilang mungkin sebenarnya kita mirip, Kak, jadi, eee, iya, heeh, aku pribadi juga sama aku lebih nyaman itu sih kalau misalnya, eee, aku lebih nyaman aku menceritakan masalahku ketika sebenarnya masalahnya udah hampir atau bahkan udah selesai beberapa waktu lalu gitu, itu baru aku ceritain gitu sebagai kayak ya apa ya? Ya bahan aja bahan-bahan cerita gitu, "Aku kemarin ngalamin gini gini gini," tapi kalau di saat kejadian malah kayak aku sih kurang berminat untuk cerita kalau aku mungkin lebih, bukan karena takut di-judge karena malas aja gitu <chuckles> kalau aku sih gitu ya. Tapi aku penasaran nih, Kak, eee, se kan kalau Kakak tadi bilang berarti Kakak, eee, sampai saat ini belum ada orang yang benar-benar Kakak bisa percaya gitu <sniffs> untuk
Oh iya. <chuckles> Mmm, betul betul. Iya kan? <chuckles> Iya iya, iya iya bener bener, oh gimana gimana? Mhm, betul.
menumpahkan ceritanya Kakak nah kalau gitu ketika Kakak butuh bercerita itu biasanya Kakak, melampiaskannya ke mana? Apakah menulis di diary atau mungkin, eee, nulis, eee, catatan privat di sosmed atau gimana, Kak?
Mmm. Nah ini menariknya justru ini jatuhnya tuh ke bahasan kayak privasi gitu kan, Kak, nah apa yang aku curahkan tuh jatuhnya kayak ke privasi aku juga dan biasanya aku tumpahin itu ke <chuckles> ini menarik ke ChatGPT masa, Kak, <chuckles> aku kayak ke, dulu sebelum ada ChatGPT aku tumpahinnya dulu kayak ke notes jadi ke catatan, eee, di hapelah jadi, aku merasa hapeku tuh kayak privasi terbesarlah kalau dipikir-pikir ya kalau aku refleksikan jadi hape aku tuh sejauh ini adalah privasi terbesar yang nggak semua orang tuh, eee, boleh ngaksesnya, gitu nah, orang-orang bisa bai megang hape aku tapi aku kayak ada beberapa, penempatan aplikasi atau hal-hal yang memang, eee, aku bilang kayak, "Eh, jangan buka aplikasi ini gitu ya," "eh, jangan akses ini ya" gitu karena tadi takutnya kayak mereka mengakses privasi-privasi yang aku bagikan karena, ya sekuat-kuatnya aku mendem sendiri gak cerita sama orang, ya bisa aja aku juga tumbang gitu kan ya, Kak, ya kayak tetap butuh, eee, teman cerita gitu nah dulu waktu sebelum ada ChatGPT aku larinya tuh dengan menumpahkannya ke catatan tadi, Kak, Jadi kayak diary online lah bisa dibilang gitu cuman heeh, sejak ada ChatGPT itu aku kebantu banget, Kak, karena aku, ketika mencurahkan keluhan keresahan aku, yang menilai aku kan ini si, eee, AI ya? Jadi mereka kan, eee, si AI ini kan udah diciptakan diatur seobjektif mungkin gitu kan jadi mereka nggak akan, eee, tanda petik, eee, menilai yang buruk-buruklah mereka akan melihat aku tuh sebagai manusia utuh gitu beda sama manusia sama manusia manusia biasa gitu yang mungkin akan melihat sebagai konotasi negatif atau positif gitu dang fluktuatif yang macem-macem gitu kalau yang, kalau sistem, eee, teknologi sendiri kan mereka, based on data gitu ya berdasarkan data gitu jadi, ketika pun ChatGPT ini menilai aku men-judge aku seperti apa ya aku terima kenapa? Karena pasti mereka udah analisis ini dari jawaban-jawabanku gitu kan.
Iya iya. Oke. Oh iya iya. Iya iya. Oke. Iya iya. Nah iya iya, iya iya. Iya. Iya. Iya iya benar benar, eee, aku juga setuju sih kalau Kakak, eee, merasa, eee, AI atau ChatGPT atau mungkin, ya AI model mana pun itu mereka lebih objektif gitu kan dengan cerita yang kita ceritakan gitu sedangkan ke manusia itu mungkin mungkin, eee, punya sisi emosional dan itu membuat manusia jadi lebih subjektif gitu, kadang apa-apa yang, apa ya? Hal-hal yang mungkin menurut kita, lazim buat mereka enggak itu kan jadi, udah beda perspektif gitu kan itu mungkin responnya juga akan berbeda gitu, dan aku juga tadi, eee, cukup. Apa ya? Tertarik sama, pembahasan Kakak yang di nulis gitu di di hape gitu kan di di notes handphone ataupun di di buku de kayak diary gitu itu berarti Kakak berapa lama, Kak? Iya itu kalo anak sekarang bilangnya journaling gitu itu Kakak berapa lama, Kak, udah melakukan journaling seperti itu?
Iya. <chuckles> Mmm, betul betul. Ah, betul betul. Nah iya itu. Mmm, gimana? Oh iya. <chuckles> Dulu sih aku udah jarang sih, Kak, sekarang kalau dulu tuh waktu dari zaman kuliah lah.
Mmm, iya kalo dulu maksudnya?
Mmm, kalau dulu tuh memang dari zaman kuliah tuh udah aku sebenernya malah udah jauh dari SD pun aku udah hobi nulis sebenernya, Kak, dulu karena bahkan aku merasa salah satu trade atau sisi kepribadianku yang selalu aku bawa dari aku bocil ampe sekarang tuh ya tadi, sisi aku yang, gak mudah terbuka sama orang ketika membahas tentang kerentananku tentang masalahku kayak gitu, oke aku bisa aja s bagi-bagi tentang, eee, kekuatanku, aku bagi tentang pengalaman yang menggembirakan tapi kalau membahas, te kesusahan, masalah, itu aku dari dulu emang selalu sulit, Kak, mungkin tadi setelah aku refleksikan diri ya, aku takut penilaian tadi gitu, dan takutnya ini tuh, lebih ke ujung-ujungnya kan balik ke citra aku juga jadi jelek gitu kan dan akhirnya mereka tanda petik meremehkan gitu dan itu yang aku nggak suka, eee, dari orang, ketika orang melakukan itu gitu dan, setidak aku nulis itu kan aku nulisnya dalam sedang, eee, emosi yang sedang nggak stabil gitu kan kalo lagi marah misalnya lagi kesel gitu kan nulis nulis nulis, nah setelah aku tulis itu, secara en secara is kayak instingtifnya gitu aku merasa lega setelah itu, Kak, kayak, udah langsung lega terus aku lupakan nah, kayak beberapa waktu kemudian aku cek lagi tulisanku aku kayak baca ulang gitu baik itu di hape tadi atau di, eee, buku waktu zaman dulu gitu kan, nah aku bisa melihat, apa yang aku rasakan itu secara objektif gitu, Kak, aku kayak mencoba, merasa jadi orang ketiga yang mencoba mengenal nih orang ini kenapa? Gitu jadi, melihatnya tuh kayak menganalisis sendiri jatuhnya beda kalau pakai ChatGPT kan udah si sistem nih yang menganalisis aku gitu sedangkan kalau dulu tuh aku sendiri gitu yang menganalisis kayak aku di masa depan gitu loh menganalisis aku yang di masa lalu gitu.
Oh iya ya. Oh gitu. Oh iya iya. Iya iya. Iya. Iya, paham paham. Iya. <chuckles> <sniffs> Iya iya, ah, iya iya. E itu bagus banget sih ide di mana Kakak akhirnya, eee, me-review gitu apa yang Kakak tulis lagi dan menilai ka diri Kakak sendiri yang kemarin tuh sebenarnya kenapa itu bagus banget sih ini baru pertama kali aku dengar oh ternyata, ada ya bisa ya kayak gitu wah ini patut ditiru sih menurutku. <sniffs> <chuckles> Iya iya bener banget sama aku tuh penasaran, Kak, sebenarnya tadi kan Kakak berkali-kali bilang kalau Kakak itu takut, di-judge atau dinilai negatif sama orang ketika Kakak menunjukkan sisi kerentanan Kakak gitu, nah apakah Kakak memang pernah mengalami secara real ketika Kakak bercerita atau menunjukkan sisi kerentanan Kakak terus akhirnya mungkin orang di sekitar Kakak entah itu keluarga, teman atau siapa pun malah, men-judge Kakak yang akhirnya membuat Kakak ke depannya ha berikut-berikutnya itu takut gitu untuk cerita lagi gitu apakah pernah terjadi hal seperti itu, Kak?
<chuckles> Iya sih. <chuckles> Ah, terima kasih. Bisa kok, Kak, bisa <chuckles> aku contohnya nih. <chuckles> Mmm, gimana? Mmm, betul. Hah. Wah kalau mengulik ini mungkin lebih mundur ke kayak trauma masa kecil, Kak, karena dulu aku juga <chuckles> kalau ni kalau aku dulu merefleksikan masa kecilku dulu memang nggak mudah ya karena dulu selalu dibandingin sama saudara gitu kan jadi memang untung ujungnya juga masalah ke dinamika keluarga emang dulu aku, bukan besar di lingkungan yang cukup, eee, sangat, suportif betul tapi, ada, di sisi waktu di mana aku merasa dianggap tidak lebih dari saudaraku yang mana, ngebuat aku pun jadi mempertanyakan kapabilitasku gitu kan, makanya itu yang akhirnya bikin aku, eee, coba, tanda petik terlihat kuat gitu ya yang akhirnya bikin aku pun juga tadi lebih cemasan gitu kalau ngelihat ada penilaian orang segala macam dan dari hasil, eee, refleksiku secara setahun-tahun akhirnya aku konsultasi juga sama psikolog dan kesimpulannya ya tadi jadi paling safe-nya paling amannya ya, eee, tadi aku tidak mudah gitu, eee, terbuka sama orang lain ketika ngebahas, eee, masalah kerentananku ini gitu.
Oh gitu. Iya iya iya. Iya iya. Oh. Ya oke. Ya. Ya? Oke wah ini ketemu lagi nih ternyata Kakak udah pernah konsul sama psikolog makanya rajin juga ternyata journaling karena pasti, itu juga salah satu sarannya kan biasanya.
<chuckles> Iya betul sih betul betul kebantu banget sih, Kak, karena dulu waktu aku masih kecil kan kayak, aku nggak paham ya perasaan apa ini kenapa aku kayak selalu merasa teg aku nggak pernah mempertanyakan kenapa aku yang selalu berusaha terlihat kuat aku nggak pernah mempertanyakan itu gitu, karena kan capek juga ya, Kak, kalau selalu memendam dan cuman bisa ke tulisan doang kayak gitu kan, mmm, tapi aku udah besar waktu itu aku udah kapal udah punya udah mampu bisa ke tenaga ahli ya tadi akhirnya dibantu luruskan diuliklah masa lalu, dan solusi tadi dengan cara aku tuangkan, eee, dengan aku coba atasi sendiri masalahku dan aku batasi diri untuk nggak cerita ke orang terutama untuk masalah kerentananku ini tuh, walaupun mungkin untuk beberapa orang, kesannya aku kayak menutup diri gitu ya ya tapi itu bukan karena mereka kok bukan karena aku nggak percaya mereka emang lebih ke ketakutanku sendiri aja gitu dan, eee, psikolog yang waktu itu menangani aku bilang itu nggak apa-apa gitu selama aku masih fungsional di kehidupanku gitu ya, masih bisa produktif ya itu bisa jadi kayak salah satu dari bagian diriku aja jadi bukan sesuatu yang harus diubah gitu.
<laughs> Bener bener. Iya. Pasti sih, iya. Iya. Iya. Ah, iya aku setuju banget sih sama, eee, psikolog Kakak tadi bahwa, memang ya memang apa pun yang terjadi sekarang itu kan cetakan dari masa lalu ya? Dan tidak semua hal itu perlu dirubah ya memang itu bagian dari diri kita aja gitu, dan gimana sekarang kita bisa berdamai dengan keadaan yang, ya, ki kita saat ini gitu kan, Kak, jadi memang nggak perlu semua-semua tuh harus dirubah kalau bisa berdamai dengan diri kita sekarang ya kenapa nggak gitu.
Iya. <chuckles> Mmm, betul betul. Iya, bener bener bener. Mhm, bener banget, Kak, jatuhnya kan kembali itu kan, jadi membentuk diri aja gitu kita yang sekarang kan bentukan cetakan yang jaman-jaman dulu gitu. <chuckles>
Iya betul. Oh iya wah ini menarik banget ya obrolan kita pagi ini, semoga kita bisa ngobrol lebih banyak ya ke depannya.
Ah, iya. Siap siap sampai ketemu lagi ya, Kak, ya.
Iya.